はい、えっと、旅先での、なんか「一番美味しかった食べ物は何ですか」ってトピックなんですけど。あ、旅先で「ああ、これ美味しかったな」っていう食べ物で、なんか、うこう、い印象に残ってるものとかってありますか？
ええ。 うんうんうんうんうん。そうですね。あの、旅行に行って美味しかったっていうものは、いっぱいあった記憶はあるんですけど、いちばんと言われると、何が1番だったか、うーん、ちょっと迷うところがありますね。どうどうですか、何か「これは記憶に残っている」っていうものはありますか？
はい。 ええええ。 はい。 そうですよね。 うーん。 ああ、そうそうね。 あ、そうですね、やっぱり、1番って難しいんですけど。<laughs> そうですね、でも、直近で行った旅行で言うと
<laughs> そうですよね。 ええええ。
あの、ゴールデンウィークに、私、金沢に行ったんですね。で、金沢で食べたおでんとか
うん、ええええ。 ええ。

ああ、すごくいいですね。私温泉大好きなのでちょっとなんか行きたいなと思いますけど。うん、うーん。
ええええ。そう、温泉楽しみながら美味しいものを食べつつっていう旅行、ん、お勧めです。うーん、うん。<chuckles>
う、そうですね。いや、贅沢ですね。<laughs> すごい、ありがとうございます。いや、北海道また行きたいなと思ってたんですけど、なかなかそうなんですよね。ええ、じゃ、あれですが、その、引っ越されてからまた行かれたりとかしてるんですか？
是非是非。はい、行ってみてください。 うん。 そうですね、4年間行ったので、もうさすがに、あの、その後は行ってないんですけど、でもね、また機会があれば、行って、スキーがてら温泉がてら、いろいろ美味しいものも食べたいなって思いますね。うん。
ええ。うん。しばらくはああ、そうなんですか。ええ。ふん、そうですよ。 ああ、いいですね。あ、そうですよね、きっとお知り合いもいらっしゃるでしょうし、なんかね、そういうとこに行かれるのね、いいですよね、なんか。へえ、いや、素敵ですね。なるほど。<chuckles> 私、札幌と、えっと、そうですね、函館しか行ったこと無くて。そうなんですよ。うん。はい。
うん、ええ。そうですね、はい。 はい。<chuckles> ええ。 ああ、でも、ん、結構、その2箇所で、もう時間かけて楽しめますよね。
楽しめますね。私ちょうど冬に行ったんですけどね、あの、雪まつりがすごく素敵だった、ね、印象があります。はい。そうです、ね、うん、あ、ありがとうございます。はい、お互いに、はい、ではまたよろしくお願い致します。はい、失礼致し
うーん。 ああ。なんかいろんな所に行って楽しんでください。 あ、じゃ どうもありがとうございました。